Kalau ngamuk, eee, kalau ngamuk itu tergantung enggak sih kalau kita itu eee mas kalau biasanya kalau masalahnya misal masa internal nih, internal kayak misalnya, eee, kalau seka kalau keluarga kan masa eko ekonomi, anak gitu kan? Entah itu anaknya lagi prestasinya nurun atau kalau enggak ekonomi, ya namanya ekonomi kadang-kadang naik, kadang-kadang nurun, kalau lagi banyak pengeluaran ya kan, Kak? Itu biasanya kita lebih ini sih, lebih apa, lebih waras apa ya? Lebih ini aja lebih tenang lah kalau untuk hadapin kayak gitu, gitu kan? Eee, jadi kalau untuk yang suka marah-marah malah lebih ke anakku yang pertama, Kak. <laughs> Iya, dia itu kalau. Ini sih, apa termasuk yang apa cerewet, terus galak ya, galak dia termasuk yang galak gitu. Jadi, ke kadang-kadang, daripada mamanya lebih galak anak perempuan, enggak tahu kenapa begitu, gitu. Jadi kalau misalnya nih, eee, adik, adiknya lagi, lagi berma eee, lagi tantrum atau apa, oh yang pa yang aku dorong bukan aku, Kak, bukan aku yang menenangkan. Kakaknya yang tak suruh menenangkan gitu. Lalu takutnya selalu Kakaknya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Mhm. Jadi memang di keluarga aku yang paling berkuasa adalah anak perempuan aku, tidak tahu kenapa begitu. Jadi kalau sama aku misalnya aku marahin kayak gitu tuh kayak mereka itu kalau aku marahin kayak bercanda aja, "Oh ini Mama lagi bercanda gitu," jadi bukan dimarahin. Jadi di eles aja, tapi kalau kakaknya, takut gitu. Kakaknya atau kalau ayahnya itu kan karena 1 kali apa ya namanya 1 kali ngomong kan keras ya, Kak, ya kalau lagi marah. Itu biasa begitu cuma kalau mamanya mungkin karena udah biasa jadi udah enggak dianggep kayaknya gitu.
Iya. Mhm. Betul betul. <laughs> Oh, heeh. Oh, kenapa tuh ko anaknya yang marah-marah? <chuckles> He oh. Galak ke orang tuanya? Oh. <laughs> Oh. Eh, heeh, heeh. Lebih nurut ya sama kakaknya berarti. <laughs> <laughs> Eh. Mmm, mhm. Iya. <laughs> Oke oke. Lucu banget sih tapi ini berarti tadi anaknya berapa, Kak?
Mhm. Anaknya keb eee, kebetulan ada 2 gitu. Yang gede itu, yang gede sama, yang gede la perempuan yang apa kecil, eee, laki-laki gitu. Gitu. Cum mhm tapi memang begitulah.
Heeh. Mhm mhm. Oke. Jadi, mmm heeh. Jadi emang kalau anak itu apakah sering konflik menurut kamu tapi ataukah mereka bisa menyelesaikan konflik sendiri tanpa perlu orangtuanya menengahi gitu?